Mhm. Ja, also bei mir persönlich war's ja schon so, würde ich sagen, dass sich das eher so entwickelt hat. Aber ich finde, es gibt so tolle junge Menschen, äh, die sind so selbstbewusst, ohne dass es irgendwie aufgesetzt ist und die sprühen einfach nur so aus sich heraus und sind so, wie sie sind und das finde ich total finde ich auch so, äh, ganz inspirierend. Ähm, und genauso gibt es ja auch Menschen, die sind vielleicht haben schon etwas mehr Lebenserfahrung und sind immer noch sehr ja, haben so diesen Schutzpanzer um sich drum oder haben so ganz viel legen so ganz viel Etikette an den Tag vielleicht oder so oder so so haben Dinge eben zu sein, ne? Und, ähm, von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass es dann nu dass es nur mit dem hm, mit dem mit der Entwicklung zu tun hat, ne?
Mhm. Ja. <chuckles> Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. <laughs> Ja. J Ja. Also, vielleicht kann man's vergleichen mit 'nem Sport, ne? Manche sind Talente, die können es von Anfang an <snorts> und andere, die können aber auch dran arbeiten und man kann es trainieren. Und <chuckles>
Mhm. Ja, das ist 'n schöner Vergleich. Wobei ich glaube ich, schon auch viel damit zusammenhängt, wie man so aufwächst oder, ne, ob man auch so bestätigt wird in dem, wie man so ist und so weiter. Ja. Mhm.
Mhm. Ja. Genau, genau, wie das Umfeld auf einen eingewirkt hat und einen geprägt hat, ja, und und wie sich die eigene Selbsterkenntnis dann vielleicht auch entwickelt. <chuckles> Mhm.
Ja, genau das könnte man wahrscheinlich jetzt mit 'nem Psychologen noch mal genauer besprechen, was da das Selbstbild und so weiter anbelangt. Aber ja, genau Selbstbewusstsein und Selbstkenntnis, ich glaube, das das ist schon sehr wichtig, um dann wirklich authentisch, äh, in einen zu gehen. So, ne?
<laughs> Mhm. Ja, ja. Ja, klar. Genau. Und die Lebenserfahrung noch dazu. Also, da scheint schon so einiges mit reinzuspielen. Mhm. Mhm. Und m meinst du, es ist auch noch so in anderen Kulturen vielleicht anders?
Richtig, ja. Genau.